Hmm.
Uy, gagi. <chuckles>
Eh, maganda rin yung anime na yun, pero di ko na din masubaybayan, eh. Episode 5 pa nga lang ata ako dun 'tas di na ko nag nakapanood.
Naku. <tsk> Ituloy mo na yan sinasabi ko sa 'yo, balikan mo na yan. <laughs>
Pero ayun nga and minsan inaaya din nila ako, pagka yung mga yun nga mga tropa ko din, pag nagja-judge, sasabihin may mga bagong anime or may mga bagong laro. Minsan a ang hirap tumanggi, parang ang hirap mag-dahilan or ang hirap sabihin ng mga ano, kasi may part na gusto mo pero pinipigilan ka ng mga responsibility gano'n. Ikaw paano mo sinasabi sa kanila, halimbawa pagka gano’n yung ng pangyayari.
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. True. Ano, kasi kadalasan umu-oo ako, eh. Parang iniisip ko, i-ano ko na 'to, panglibang ko na 'to sa sarili ko after ng stress sa work. Ganun kasi u utak ko eh, sabi ko parang 'di ba yun sa iba, parang pagkatapos ng work hihiga, 'yan pahinga, tulog, ganyan. Ako parang feeling ko pag matutulog ako, parang sinasayang ko yung oras. Gusto ko naku imbis na tapos ko na tong ganitong episode, tutulugan ko lang. <laughs>
<laughs> Mhm. Ha? Ah, eh ikaw pala yung ano, yung nagbibilang ng tulog, halimbawa, "Ay, 3:00 AM."
Oo, ganun ako. Tapos kinabukasan ta's kinabukasan ano na parang, "Ay, parang ang lamya ko." ta's sa isip-isip ko, "Yan kasi, nood ka pa. Sige nood pa." <laughs>
<laughs> Napuyat, napuyat. Kahit ako din dati nun 'no. Talagang tinapos ko yung, um, manga nung Attack on Titan, inabot na yata ako ng 6:00 ng umaga.
Uy, grabe ka.

Hello magandang, patanghali? patanghali.
Hello. Ay, oo nga 'no, patanghali kaya pala painit na din.
Oo, nilelet nileletson na tayo.
Grabe. Kaya nga, kamusta ba? Kamusta naman ang araw natin ngayon?
Okey naman, kanina ito nagkakanta-kanta sa TikTok.
Ah, libang. Libang-libang lang din, eh, kahit papaano, eh, 'no. Pero, oh, ano ano? Um, um, bukod ba sa pagti-TikTok may iba ka pa bang hobby na ginagawa?
Oo, libang-libang. Ano, gumawa ng kanta nag-aano ako nagkocompose compose ako minsan, kaso lang nakakainis kasi may piano ako pero di ako marunong mag piano. So yung kanta, kanta lang walang ano walang instrument, hay naku.
Ay wow. Ang galing naman. Hmm. Kanta lang. Hmm, ako naman kasi ang hobby ko naman pagka ma halimbawa ganito hindi ako makalabas sobrang init, eh, naggigitara ako. Ako naman, eh, um, musician naman kahit, ah, nag side hustle paminsan-minsan. Kaya hobby ko din magtugtog-tugtog ganyan.
Oo. Oh. Naku. Nice! Parehas pala tayo may pagkarelate.
'Yan, oo nga nama oo nga pala 'no kasi, ah, umaawit ka din, nakakatuwa din naman 'yon minsan pagka ang madalas na ginagawa ko pagka naglilinis ng bahay.